Ну, смотри, а, вообще, очень хороший вариант: если на улице хорошая погода, ну, то есть если солнечно, даже если там прохладно, допустим, но просто вот солнечная, не дождливая погода, там любое время года, весна-осень, там любое подходит. То очень помогает, если вот получается в такой хороший день, буквально даже на 5-10 минут, э, выйти на улицу и просто, вот, знаешь, там подышать. Не знаю, там подставить лицо солнцу, даже с закрытыми глазами просто постоять, подышать. Вот это очень помогает. Даже вот эти 5-10 минут. Прям
Так. Мгм. А ты думаешь о чём-то? Это для тебя как медитация или или как? Или просто вот ощущение солнечного тепла тебя пробуждает?
Ну вот ты знаешь, да, это, пожалуй, как медитация. То есть я, кстати, пробовала прям медитацию медитацию Я так и не поняла, в чем там цимес, так сказать.
Ну это, наверно, не для всех, да. Ну и п э, вообще, в середине рабочего дня, наверное, особо-то и времени нет, чтобы помедитировать нормально.
Да. Ну и да, и сам процесс я чё-то как-то не не могу особенно ты вот там дома сидишь как-то вот: "Сосредоточьтесь на дыхании, погрузитесь в себя." Для меня не работает. Для меня вот дома почему-то нет. Но мне кажется, что вот это вот, э, то, что я вот люблю, вот этот, э, 5-10 минут выйти на улицу, вот просто подышать там, с закрытыми глазами постоять, если есть возможность, там на солнышке погреться в том числе, вот это вот весь процесс- он, да, он такой, как будто вот сродни медитативному, да. Потому что я как бы вот в этот момент я ещё стараюсь как-то вот ну, знаешь, не знаю там, послушать как там ветер дует, как-то вот сосредоточиться Да. Вот что-то в этом роде, да. То есть именно сосредоточиться на каких-то вот звуках природы, на ощущении, на дыхании. Вот вдыхании вот этого солнечного, прогретого, возможно, там, воздуха или даже если прохладно, то, не знаю, вот этого свежего воздуха, но при этом, ощущая солнечное тепло на коже. То есть как какое-то вот такое Да.
Мгм. Так. Соединиться с природой, да? Заниматься. Мгм. Да. Ну да, ну и прохлада, наверно, наоборот, тебя так прямо пробуждает, придает тебе такую бодрость, и в просыпаешься, наверно, от этого.
Да, это дополнительный, наверное, такой стимул, если вот такая прохладная температура, да, я соглашусь. То есть в Мгм.
Мгм. Хорошо, вот ты вышла, постояла, а, а, понюхала ветер, так сказать, почувствовала себя живой, и тебе нужно там обратно заходить, да, в офис или вот обратно возвращаться к работе. Ам, и ты ч тебе достаточно вот только этого, вот это вот этой техники для того чтобы, а, пробудиться и вот снять с себя эту усталость. Либо, а, есть ещё какие-то шаги, которые ты предпринимаешь?
<chuckles> Да. Ну да-да! <chuckles> Мгм. Ты знаешь, я бы сказала Мгм. Ну, то есть есть, конечно, дополнительные вещи, есть такие-то техники, которые можно попробовать вместо этого, но я вот это вот в первую очередь упомянула сейчас, потому что для меня это, ну, самое действенное, что ли.